عاوزك تقول لي بقى، آآ، أكتر فيلم من من الطفولة بالنسبة لك، آآ، بتفتكره، وهل لسه بتتفرج عليه لحد دلوقتي؟
آه، الموضوع ده جميل جدًا والصراحة يعني باحب أتكلّم يعني في الموضوع ده أوي الصراحة، موضوع الأفلام دوّة، لإنه بيستهويني وأنا من راجل يعني ب باعشق السينما. آه طبعًا، في فيلم واحد كده معيّن بتشوفه، شُفته مع أبويا أوّل ما نزِل وأنا كنت أنا صغيّر خالص لسه عندي 10 سنين، اسمه، اسمه The Shawshank Redemption آآ ش The Shawshank Red اللي هي إصلاحية Shawshank، فيلم أجنبي انعمل سنة 94 فيلم حلو جدًا، جدًا، الفيلم ده يعني أثّر في نفسيّتي، أثّر في نفسيّتي بشكْل كبير و وغيّر فيَّ جدًا يعني.
إمم. أيوه، أيوه. فكرِته إيه؟ آه. آآ باقول لك فكرة الفيلم إيه أو ال القِصّة الأساسية فيه؟
ف بُصّ، هو الفيلم بيتكلّم عن آآ، آآ بيتكلّم عن معاني حلوة جدًا في ال أول حاجه بيتكلّم عن الأمل. الأمل، هو بيح بي بي ببيتكلّم عن الأمل بشكل عام، إن إن هو ف إزّاي واحد ما يفقِدش الأمل حتى بعد ما ما قعَد 20 سَنَة في السجن. تخيّل واحد يقعُد 20 سَنَة في السجن وهو كان محكوم عليه مدى الحياة. فبي ب ب ب ب ب ب بيتسجِن ظُلم في قضيّة فيتسجِن ظُلم في إن هو، في قضيّة إن هو قتَل زوجته يعني، قتَل مِراته إن هي كانت بتخونه وكده، وهو ما يعني هو في الأول كده بيبدأ الفيلم، إن هو واحد كان ناوي يقتل مراته، بس هو بيقول إن هو ما قتلهاش، هو ما قتلهاش آه، الفيلم دوّة، ف الفكرة الفيلم إن هو بيخُش الس آه، اتحاسب بالنِيّة تقريبًا؟ لأ، وهو مع مراته وهو بيقول ما قتلهاش، وأنت لحَد نُص الفيلم مش عارف هو قتلها ولا ما قتلهاش أصلًا. فكرة الفيلم إثارة جدًا.
آه، آه. أيوه. إمم. آه، بس ما قتلهاش يا أخي. فاتحاسب بالنِيّة يعني؟ <laughs>
آه اتحاسب بالنِيّة تقريبًا، لأ، وهي مراته، هو م وهو م هو بي بيقول ما قتلهاش، فأنت لحد نُص الفيلم مش عارف هو قتلها والّا ما قتلهاش أصلًا. فكرة الفيلم إثارة جدًا، آه عايش في إثا والفيلم عمّال يتكلّم، فيلم فلسفي بشكل مش طبيعي. وبيتكلّم بقى جاي بيجيب لك لمّا بيخُش السجن دوّة، السجن دوّة يعني الناس ال ما ما بيرحَمش يعني الناس اللي فعلًا بي بيتسجنوا مدى الحياة في قضايا كبيرة بقى زي القتل وزي بقى ال الحاجات ال الجرائم الخط الخطيرة يعني. كان المفروض الفيلم ده بيحكي، يعني بيحكي في فترة الأربعينات يعني في أمريكا.
مش عارف، آه، فأنت عايش في إمم. أيوه، أيوه، فاهمك. آه.
ف الفيلم لأ الصراحة أثر فيا جدًا، جدًا، جدًا، من ساعة ما شُفته من أول مرة لمّا شُفته مع أبويا في كنا بابا ساعتها أجر شريط فيديو، مش عارف تعرف الموضوع دوّة والّا لأ أجّرنا شريط فيديو من نادي فيديو كده، و وشُفناه وفضل بقى يعني
آه أنا أع أعرف ش شرايط الفيديو، إنما ما كنتش أعرف موضوع إن هي بتتأجر ده. <laughs>
لا، لأ، ده كان ليها نوادي بقى تخش نادي فيديو مش عارف يعني آآ، تخش بقى تلاقي عنده شوية فيديو كتيرة جدًا بقى، و و وت أنت بقى ت تخش بقى تأجر فيلم بقى يقول لك جنيه ونص 2 جنيه على حسب بقى الفيلم جديد والّا قديم، فده من الأفلام الصراحة اللي ما كانتش الناس بتابعها كتير كنت أنا بس وأبويا اللي بنتابعها يعني تقريبًا في الفترة دي، فالفيلم يعني كنا بنجيبه وبنخلّيه عندنا فترة، كان صاحب النادي الفيديو ما بياخدش باله أصلًا <laughs> محدش بياخد باله آه، فيلم حلو أوي فيلم آآ، جميل ليه معاني حلوة أوي فالمهم هو ب بي آآ، بيغير في الواحد م معاني كتيرة جدًا عن الأمل وكده.
آه. أيوه، أيوه. آه، ما عادش ما حدش مهتم أوي بالفيديو ده أ آه. طيب، هل لسه ممكن تتفرج على الفيلم ده في ال دلوقتي يعني؟
بص أنا ف حرفيًا الفيلم ده شفته، شفته لا يقل عن مثلًا قول 60، 70 مرة، ه هتقول عليا باكدب عليك، أنا لازم أشوفه مرة في الشهر على الأقل.
ياه! آه. والله كويس آه.
الفيلم كتصوير، فيلم ف اتصور في الوقت في فترة أو أوائل التسعينات سنة 94. الفيلم تصويره وأحداثه وهدوءه ومزيكته والشعور اللي فيه وال وال والحِكَم اللي فيه كل مرة باشوفه باكتشف فيه حاجة جديدة، باكتشف فيه حاجة غريبة. فيلم غريب فعلًا يعني فيلم حلو أوي. وخد بالك هو مصنف من أقوى 100 فيلم في العالم.
أيوه، أيوه. أيوه آه، ت تقريبًا أنا أنا تقريبًا، آه، عدى عليا أظن قبل كده يعني. بس طبعًا ما <chuckles> ما وصلتش للمرحلة دي إن أنا شفته، أنت بتقول شفته كتير جدًا يعني بتاع ستين سبعين مرة. امم
يعني هو رقم 1 في الtop. امم. آه. جدًا، جدًا، آه. هو آه لأ شفته كتير جدًا يعني، شفته من س من التسعينات يعني تقريبًا مـن لما من أول ما جبت كمبيوتر لحد أما اتجوزت وشفته، وكل ما واحد صاحبي يرشح لي فيلم أقول له تعالَ أقوم جايبه مقعده جنبي ومشغل له الفيلم، ينبهر بقى بالنهاية وينبهر بالأحداث. الصراحة ونهاية الفيلم سعيدة للغاية.
أيوه. طيب هل مثلًا يعني ب بعد آآ، أنت دلوقتي طبعًا شفته في ال في الصغر هل بقى لمّا يعني لمّا شفته قريب أو كده لحسيت إن فيه حاجات مختلفة أنت ما كنتش واخد بالك منها موجودة دلوق
امم، امم، جدًا. ده أنا ما حسيتش بالحاجات المختلفة دي غير لمّا كبرت يعني. هاقول لك مثلًا، أول حاجة هو كان بيتكلم عن إن هو م في ال في الأول إن هو بيقول إن هو دخل السجن ظلم، وهو بيقول هو بيقول دخل السجن ظلم وأنت كمشاهد ما بتعرفش، هو دخل هو قتلها فعلًا والّا لأ؟ هو راجل كويس والّا والّا وحش؟ <tsk> فبعدين هو بيقعد يقول للناس "أنا مظلوم، أنا مظلوم." والناس كلّها بيكدبّوه، يعني لإن كل الدلائل ضده، يعني دخل كان معاه مسدس والمسدس آآ ضرب آآ طلقتين والّا 3 طلقات لهي وعشيقها، وبعدين آآ الدلائل ضده والمسدس نفسه مش موجود، لإن هو لمّا بيقول إن هو ندم راح رمى المسدس في النهر، فلما فتشوا في النهر ما لقوش المسدس، فل بالصدفة غريبة جدًا، فامم بعدين برضو ي لمّا بقى ي لمّا بيخش بتحصل بالصدفة العجيبة، في أحداث في نُص أحداث الفيلم كده إن فيه واحد يخش السجن معاه دليل البراءة الراجل ده.
طيب وتعرف تقول لنا حاجات مثلًا؟ آه. أيوه. امم. آآ آآ أيوه، أيوه. آه ده دي إيه الصدف اللي ما بتحصلش بقى، اللي هي <laughs> أنت جيت لي من السما.. <laughs>
فامم آه. ما بتح ما بتحصلش فعلًا. بالضبط فعلًا جاله من السما. ف فطبعًا هو لمّا دخل بقى طبعًا ده بعد فترة كبيرة مثلًا قل عدَّى عدَّى 20 سنة في السجن مثلًا، ظهر الراجل ده قدامه آآ بيقول إن هو كان فيه مدرب كان فيه راجل حرامي آآ راح قتل واحدة هي وعشيقها في ال في السرير واللي لبسها جوزه يعني آآ جوز البنت آآ جوز الست ديّة هو اللي لبسها يعني و
أيوه. ياه! آه. آه، هو بيحكي الموقف وما يعرفش إن هو صاحب ال الموقف نفسه موجود يعني.
ما يعرفش إن ما يعرفش، لأ هو بيحكي، آه بيحكي آه، بيقول له بيقول له بيقول له فبيقول له أنا من الناس اللي كانوا هو بيحكي، هو لما حكى له الراجل ده لما دخل السجن بالصدفة، كان الواد ده كان واد صغير بيخش السجن ويخرج، بيخش السجن ويخرج، فكان معاه واحد في سجن تاني خالص حكى له الموضوع دوّة. فلما راح راح دخل سجن تاني، ف. <chuckles>
امم. آه سبحان ال
فطبعًا ا اكتشف إن الموضوع يعني ف فبس بعد إيه بقى بعد ما كان الراجل دوّة ال اللي هو المتهم، اللي هو بطل الفيلم ده، كان انخرط بقى مع مأمور السجن، و وفي في قضايا بقى تزوير حاجات بقى ضرايب وكده، والراجل ده بقى راجل فاسد جدًا وكان بيدّعي باسم الدين، و ولمّا لقى إن الراجل دوّة، مأمور السجن كان فاسد جدًا، لما لقى إن دليل البراءة دوّة هيخرّج البطل من الفيلم، فراح قتل الولد ال ال ال اللي معاه دليل البراءة، فقتله كده قال يعني كان بيهرب وهوب راح ضربه واحدة وقال إنه كان عاوز يهرب لإنه جابه برّا السجن، يعني اصط وقّفه في حتّة كده، في حتّة ممكن يهرب فيها يعني، وقال يعني ده ده ده هرب. فطبعًا، آآ الموضوع كان صعب جدًا على البطل يعني. <chuckles> ف ب دخله حبس انفرادي شهرين بحالهم، وكان أصلًا أقصى حبس انفرادي كان بيتعمل يومين تلاتة أربعة يعني.
آه. اللي هو أص اللي معاه دليل برائته ده هاقول لك. أيوه. أيوه، أيوه. أيوه، طيب، أه. ياه! مي أيوه، أيوه. طيب دلوقتي، يعني، أنت ال الفيلم ده أنت شُفته وأنت صغير، وبعدين لمّا كبرت ب شُفته تاني وحسيت إن له معاني. هل أنت أنت دلوقتي أمّا تحب تتفرج على فيلم أو أي حاجة بت بتدوّر على حاجة ليها معنى، والّا اللي هو ح حاجة ت تضيّع الوقت وخلاص، آآ حاليًا؟ امم.
امم. بُص حرفيًا أنا ب أنا حرفيًا بقيت عامل دلوقتي أنا باقارن نفسي، باقارن أي فيلم باشوفه بالفيلم دوّة. أنا عامله زي إيه زي standard كده، عارف ال <chuckles> بتاعي، ده بتاعي، يعني الفيلم دوّة قريب من ده والّا لأ؟ مافيش، مش لاقي حاجة أصلًا. بس طبعًا بادوّر على حاجة طبعًا. أنا كل أفلامي درامية، ما باحبش الaction أوي، مش بيستهويني، ما باحبش الفانتازيا، ما باحبش الرعب. كل أفلامي اللي باتفرج عليها أفلام درامية، اللي بيكون وبالذات الأفلام القديمة بتاعة التسعينات. الصراحة فترة التسعينات اللي كانت في أمريكا دي فترة ذهبية.
أه، ده الstandard بتاعنا، أيوه. أيوه. تمام. إمم.
عملوا أفلام كتير ليها معاني زي Seven مثلًا آه، زي Forrest Gump كده، أفلام كتيرة الصراحة Green Mile.
أيوه أيوه. صحيح. صحيح إمم طيب هل
آه Shutter Island بتا مثلًا الفترة دي كانت فترة ذهبية Titanic، خُد بالك Titanic في فترة التسعينات برضه
آه ده أنت ب ف في نفس الفترة دي برضه طيب هل هل بقى في فيلم معيّن تحب يكون ذكرى ليك مثلًا مع أولادك، زي ما حصل معاك مع والدك لإن ان أنت لحد دلوقتي فاكر والدك بالفيلم لإن أول حَد تشوف معاه الفيلم ده
إمم. إمم ده أيوه فعلًا آه.
هل تحب حاجة زي كده وهل فكّرت مثلًا إنك تختار فيلم معيّن، يكون آآ للموضوع ده خصوصًا إن برضه الجيل اللي هيبقى الجديد ده ممكن ما ما يبق ما يتشدّش أوي للحاجات القديمة يعني فهل فكّرت في الموضوع ده أو؟
عايز أقُول لك أنا أولادي مدمنين للفيلم دوّة، يعني أولادي بيحب بيحبّوا يحبوا الفيلم ده ب آه بي بيش بيشوفوه كمان وعارفينه وح وب ابتدوا يتابعوه يعني، وبع باقعد أحكي لهم بقى ذكرياتي مع بابا وكنت باشوفه إنه بيحب الفيلم دوّة بيحبّوه، بس طبعًا في أفلام كتيرة باشاركهم معاهم هُم صغيّرين، يعني هُم مثلًا عندهم إيه، أكبر واحد عنده 14 سَنة فده برضه في سِن المراهقة، فبقوا ممكن وهُمّ صغيّرين شوية أتابع معاهم مثلًا أفلام كوميدية أكتر، أفلام animation بتاعتهم تخصّهم مثلًا أكتر، نروح السينما مع بعض على فكرة، دايمًا نروح السينما أنا وأولادي إمم أيام ال أيام م مدة
والله خلاص يعني. أيوه. حقيقي. هي دي دي فكرة م فكرة مهمّة ما فعلًا فكرة ال تواصل الأجيال وإن الواحد ما ما يقطعش مع ال الجيل الجديد ل عشان حتى بعد ما هُم يكبروا يبقى فيه لِسّه لغة مشتركة بينكم يعني جميل جدًا.
إمم. آه. بالضبط، أنا حتى باحرص جدًا إن أنا أجيب لهم أفلام آآ أو نش نشوف أفلام جديدة مع بعض، يكون فيها فكرة ما بيكونش فيلم تافه وخلاص يعني، زي أفلام حتى أفلام الanimation بتاعة زمان لازم يكون الفيلم فيه فكرة.
أيوه، جميل جدًا. طيب في أفلام معينة من أفلام ال الAnimation آآ، يعني أكتر 3 أفلام، أو أكتر كام فيلم، أو أكتر فيلم واحد حتى بتحبه من أفلام Disney أو الحاجات عامةً اللي هي ال الكرتون؟
إمم. آه طبعًا في آه، في Toy Story بيحبوه جدًا بجميع أجزائه. آآ، بيحبوا
ده ما شاء الله ده مكمل لحد دلوقتي تقريبًا لسه فيه جزء جديد هينزِل باين أو حاجة زَي كده. <chuckles>
آه بالضبط، آه الفيلم ده ما شاء الله ناجح جدًا، و و وال ودخَلوا الجزء دخَلوا الجزء الأخير في السينما طبعًا ما هو نزِل وكان لمّا نزِل ما كانوش هُم لمّا نزِل الجزئين بتوعه ما كانوش لسه اتولدوا أصلًا. فآخر جزء نزِل دخَلوه في السينما طبعًا من فرحتهم. آآ، أفلام مثلًا زَي The Lion King برضه باحبها ج فيلم فيلم The Lion King ده اللي هو الanimation ده حلو جدًا. آآ في أفـلا بُص أف أفلام لا تُعد ولا تُحصى بنتفرجها وم وكُلّها بنخشها آآ سينما. يعني Kung Fu Panda باحبه أوي برضه معاهم، كنا دخَلناه سينما برضه. آه، Kung Fu Panda، أفلام كتيرة الصراحة، هُم بيحبوا أفلام الanimation، ولأ وبنحب أفلام العربي بقى، الأفلام العربي الكوميدية بقى، أفلام ال اللي هو شيكو وهشام ماجد والحاجات ديّة، ل لازم نخش أفلامهم مع بعض، هُم بيحبوهم كمان.
أيوه، أيوه. تمام. آه، جميل. جميل والله. أيوه. كويس جدًا والله. أنت تعرَف بقى إن Toy Story تقريبًا دي تعتبر من أول حاجات بتاعة Disney اللي بدأت أصلًا فكرة الAnimation وال يعني بدأوا، بدأوا عشانها يكريتوا حاجات كت ك جديدة أو عشان يبدأوا الصناعة دي. آآ أنا مبسوط جدًا والله ب بعلاقتك بأولادك وفكرة إن أنت إن أنت أصلًا لسه ع لسه عندك حاجات آآ، بتفتكرها من الطفولة يعني.
آه. بالضبط. آه. الله يخلّيك. إمم، شكرًا ليك.
آآ طيب آآ عايزك بس آآ تقول لي لو في ال تقول لي حاجة يعني ح ل فكرة ب زَي ما أنت بتقول كده إن أنت عندك علاقة كويسة بالأولاد، فكرة لو عندك نصيحة مثلًا ممكن تقولها لأولياء الأمور في في علاقتهم بولادهم من خلال علاقتك أنت بأولادك يعني، وإن أنت إلى حدٍ ما في، في صِلة قرابة بينكم أو فيه link ما بينكم يعني.
إمم. إمم. آه طبعًا. أول حاجة، بن ب باحاول أنا وولادي، يعني أنا أقول لك أنا باعمل إيه مع ولادي مش عارف ده هيناسب غيري والّا لأ، بس هو طبعًا ده أكيد ده كويس. أوّل حاجة، أنا باحاول أوصل لفكرهم، أت أنزل لمستوى دماغهم، آآ، ما ما استهيفش أي حاجة بيقولوها، أحترم أي حاجة بيقولوها، لأن هو لأن كل واحد وليه فكره. أنا كنت أنا والدي عاملني كده، والدي كان بيعاملني، بيحترم جدًا. كان دايمًا ييجي ياخدني أي نادي فيديو ن ننقي الأفلام اللي هنشوفها. آآ، بيقعد ياخد رأيي في الأفلام جميل، بالضبط. هو فعلًا، سواء بقى أفلام، آآ، أي حاجة، حتى الموسيقى كان بيشاركها معايا برضو، كنا بنقعد نسمّع موسيقى مع بعض، و وهو علمني حاجات كتيرة جدًا. فأنا باعمل كده مع ولادي، باحاول أ أهتم برأيهم. رايحين مثلًا سينما، آآ، باخد رأيهم هُم الأول، "إيه رأيكم في الفيلم دوّة إيه رأيكم في الفيلم ده، طَب أنا بقى شُفت الفيلم ده وقصته كذا، يالّا نخشه؟" كده. فبن بن بنتشارك مع بعض آراء كل حاجة بقى، مش في الأفلام بس، مش في الموسيقى بس، مش في كل حاجة. باحاول فعلًا أخلّيهم صحابي، لأن هو دوّة لو ما عملتش كده، الصراحة هنلبس في حيطة يعني الصراحة مع الجيل الجديد اللي طالع.
أيوه، فا أيوه، فكرة المشاركة القرار دي فعلًا مهمة جدًا، مش أكيد طبعًا. طيب بالمناسبة دي، هل بقى آآ، حصل قبل كده، أكيد هيحصل مثلًا مواقف تكونوا مثلًا آراءكم فيها شبه متعارضة أو كده، الانتصار لمين يعني؟ لو، لو أنت مثلًا اختلفت معاهم في حاجة، مين في الآخر اللي اللي قراره بيمشي فيكم بقى؟
امم. امم. امم. آآ، والله على حسب، يعني لو أقدر أتنازل شوية بس أنا ب أصل أنا هُم قالوا أنا دايمًا أنا اللي باكسب، فممكن أتنازل شوية عشان أقبلهم فكر أ أوصل لهم فكرة إن
<laughs> يعني أنت، أنت بتكسب بس بشياكة، أه. يعني من غير ما تحسسهم إن أنت
ب باكسب بالشياكة، هو على طول أنا باكسب عشان الخبرة وأنا عارف أكتر، هُم بيحبوني وواصلين يعني وواصلين معايا لمستوى كويس يعني. بس، بس ساعات بقى ب-باتنازل طَب ماشي يالّا يا سيدي، يالّا نعمل اللي أنت عايزه دوّة يالّا، طَب بترُوحوا فين هنا والّا هنا طَب لأ خلاص يالّا ماشي. فاهم؟ يعني الساحل الشمالي مثلًا والّا شرم الشيخ؟ شرم الشيخ يا بابا، يالّا خلاص شرم الشيخ، مع إن أنا هنركب ومش هاروح بالعربية وكده، بس يالّا معلش ما فيش مشكلة، كده يعني. <laughs> باحترم رأيهم شوية.
أيوه. الحمد لله. أ أيوه، أيوه. امم. تمام. <laughs> كويس جدًا والله. أنا مبسوط والله بكلامي معاك، وإن شاء الله نكمل كلامنا تاني، باي.
امم. إن شاء الله، وأنا أكتر، شكرًا جدًا ليك.